Ay, oo po sobra lalo na pag yung ano yung
yung may mga memories diba yung mga memories maalala mo nung araw diba?
Opo. Opo Iba kasi yung ano talaga pag nagta travels ka with someone like mga kaibigan mo <gasps> ng family mo, iba yung ano e talagang tatak sya sa isip mo, like parang ay oo nga pumunta tayo sa ganito e alam mo yung naka upo lang kayo nag nagrereminisce kayo ng mga ano old memories niyo na naggala kayo lalo na pag umabot na kayo sa point na talagang, wala na Kayong halos time na kapag gagal na makakapaggala na umalis kumbaga, ang sarap balikan ng mga panahon na ay oo, nga pumunta tayo sa ganito eh, oo, nga pumunta Ang nag-Enjoy pa nga tayo eh, kung ano ano kumbaga ayun ay speaking of memories na tayo um, meron ka po bang alala or meron ka po bang hindi makakalimutang alaala Nung mga nag-Adventures ka or nagala kayong magkakasamang magpamilya or ng mga kaibigan mo.
Oo ,ah. Hmm. Oo. Hmm, hmm. Oo. Hmm. Mhm. Mhm. Mhm.

Oo.
Mm, parang ang sarap balikan ng mga alaala po natin, na ano talagang mm.
Oo, ayun yung mga memories sa travel talaga, andiyan na diyan nabubuo, eh, hindi hindi kasi maalis, eh, nandiyan, eh.
Opo, kumbaga yun na yung nangyari, eh, tapos ang ano ang sarap niyang balikan kasi ang gaganda ng mga nangyari, like hindi siya yung, ano, nakakapanghinayang, hindi yun yung alaala na maisip mo na, "Sayang hindi ako pumunta dito," ganon parang ganon, kundi parang ang maiisip mo is, "Buti pumunta agad ako dito," parang ganon yung naiisip mo.
Mhm. Hmm, nope oh. Oo, 'pag kasama mo yung kaibigan mo, family mo, ayun maisip niya na, ah, san, ah ayan nagustuhan nga niya dun 'di ba? "Ah, sa uulitin punta ulit tayo dito," so ayun yung isang bagay na maganda, na sa kaibigan mo makapag-travel ulit kayo.
Opo, 'di ba? O. Ayun. Opo, sa totoo lang. 'Di ba yung point na maano maririnig mo sa kanila na nag-enjoy siya, nag-enjoy sila na ano kasama ka.
Tsaka oh.